はい、そうですよね。はい。うんうんうんうん。
うーん。
あと、あの、男性女性も結構わかりませんか？その男性と女性のことに対して。例えば私の経験上なんかそのね、あの、悩み相談があるとかって言われた場合女性の場合は、ま、人によるのかもしれませんけども、あの、話を聞いて欲しいだけであってあなたの意見はいらないってこともなんかそういうケース多くないですか？
そう、うん、そうですね。はいはいはい。 はい。 はい。 はい。 ああ、そうそうそう。 そう。 ま、女性は割と自分はもうすでに答えとしては出てるんだけども、あと誰かの一押しが欲しいといったパターンが多いんですよ。
はい、はい。 はい。 あ、なるほど。はい、はい。
そう、で、その、ま、いま、言えば分かりやすく言えば、自分の意見に同調して欲しいんですね、あの、ほとんどの場合。でも、自分1人だけの考えでそれをやっちゃうのは、ちょっとやっぱり不安は残るから、他にも自分と同じ意見で「そうよね」ってゆう一声が欲しいだけっていうパターンが、ま、多いと思いますね。なので女友達の場合はほとんどまずそのね、言ってることをまず、こう、徹底して聞いてあげる。で、それに対して反対はしない
はい。 はい、はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うーん。 あ、はい。 はいはい。 はい。 はい。 はい。
ていうのが重要になってくる。で、アドバイスは求められればするけれども、求められれば敢えてしないっていうことの方が多いですね。
はい。 はい、はい、はい。 そうですよね。あの、暗黙の了解みたいなものがありますよね。<laughs>
うん。 そう、そうそうそう。で、男性は相談するとやっぱり一生懸命解決方法を考えて言ってくれるんですよね。
はい、はい。 はい。 はい。 はい、そうですねはい。
で、男性はそうしないといけないと思ってやっぱり、こう、やってくれてるんですよねいい意味で。
はい。 はい、はい。